Có nha, ờ, hồi nãy giờ mình đang kể tới cái lúc mà luộc bánh á, đúng hông? Thì hồi trước, cái lúc mình còn mình cũng lúc nó cũng lớn rồi, nhưng mà mình hổng có rành mấy cái việc mà, ờ, phải để lửa sao, để lửa để lửa như thế Cái xong á, cái đợt đó là nhà mình mọi người, ờ, tại vì lúc đó chiều thôi mọi người chưa có rảnh mà cùng nhau ngồi canh á, cái xong mình nè canh trước đi. Cái xong mình hông biết mình thấy sao lửa này nó kì kì, nó ít quá hà, cái xong mình bỏ một đống củi vô luôn ừm, mình bỏ một đống c củi đổ nó vô luôn, cái xong cái nồi cái nó siêu nhiều lửa, cái xong cái xong nó sôi sôi ở ngoài, ở trong cái tràn ra ngoài luôn. Xong cái lúc mình hoảng quá, mình nói với nhà mình á: "Chết rồi, bây giờ, cái này nó chày ra ngoài phải xử lý như thế nào?" Cái xong dóc mới có người chạy ra, xong rồi rút bớt củi ra, rồi xong điều chỉnh lại cái lửa cho phù hợp thì lúc đó mới ổn á. Mình sợ là lúc đó mình làm mình làm hư nguyên cái nồi luôn rồi đó. Mình đúng sợ luôn!
Đúng rồi. À, mà chưa rành ha. Ừm. Ừm, chưa có ừm. Là ít lửa q Bỏ quá nhiều. Rồi, rồi sao nữa? <laughs> Chết rồi, rồi sao nữa bạn? <laughs> À, lúc đó là phải điều chỉnh lại? Rồi thì, lúc đó cái cảm giác của mọi người xung quanh thì như thế nào, cái thái độ của mọi người xung quanh lúc đó thì sao ta?
Trời ơi, lúc đầu mọi người cũng hoảng lắm, tại hông có biết chuyện gì xảy ra mà. Nhưng mà sau khi mà mình nhà mình cứu được cái nồi đó thì mọi người cũng cười vui thôi, xong rồi mỗi năm sau á, mọi người cứ chọc một thời có kỷ niệm hoài à.
<laughs> Thì là cũng <laughs> Ha, vậy là cũng trộm vía là, năm đó là Tết năm đó là cả nhà bạn vẫn còn bánh tét ăn, đúng hông?
Ờ, hên á, đúng á.
Nhưng mà nhưng mà rồi cái, ơ, khi mà, ờ, nấu như vậy đó thì tại vì nhiều bánh quá đó, thì có cách nào để mà nhà của bạn biết là bánh nó gần chín hông?
Ừm, tại vì á, mọi người sẽ có, ơ, những cái kinh nghiệm, những cái mẹo riêng, do là mọi người đó làm lâu á, thì thường như mình nói là cái khoảng thời gian là từ 8-10 tiếng thì bánh sẽ chín. Khi mà mình thấy cái màu bánh á, nó đã vừa rồi á, thì nó có màu xanh nhạt nha.
Ừm. À, mình để ý cái màu, đúng hông? Mình để ý cái màu cái lá, đúng hông? À.
Màu xanh nhạt. Xong rồi, khi đó thì nhà mình sẽ có là mang ra một cái, ơ, đòn bánh tét để nhà mình có thể là cắt ra thử để xem là nó có được chưa. Thì nếu mà cái bánh tét á, mà cái lá nó có màu xanh nhạt nè, rồi ở trong nó dẻo mềm với lại nó hông có bị dính tay á, rồi cái nhân thì nó vàng óng nha, rồi nó lại béo béo, bùi bùi của đậu xanh nè, rồi mùi thơm thơm, nó ngọt
À, rồi. Ừm. Là À, nghe tả ngon quá nè, ừm.
nha, quyện vào nhau, là lúc đó là hiểu là nó đã chín rồi đó nha.
À, lúc đó là chín rồi, đúng hông? Vậy thì không biết là cái lần đầu tiên ấy, mà bạn, ờ, ăn á, thì cái cảm giác của bạn như thế nào ha? Bạn có thể tả sơ qua cái cảm giác lần đầu tiên mà bạn nếm cái món bánh tét đó được được hông?